أيوه، فعلًا بالضبط.
بالشكل ده بقى أنت عرفت تفصل ما بين وقت العمل، ووقت الراحة.
جدًا جدًا و وعايز أقول لِك
كان فيه حد بيشجعك حد بي بيدّيك طاقة إيجابية كده لمّا تتكلّم معاه أو تقول له أنا يعني في حد كان في دور في اللعبة اللي أنت لعبتها دي؟
هي دي الن امم. هي دي النقطة اللي كُنت هاكلمِك فيها، ما هي دي نقطة كُنت هاكلّمِك فيها دلوقتي، حتّة إن أنا
طب احكِ لي قُل لي مين مين كان مساند معاك في الرحلة؟
بصراحة والدتي جدًا يعني هي ما هي مساعداني في كل حاجة وبتقف جنبي جدًا بصراحة، يعني بدأت تساعدني شويّة و
جميل، هو بصراحة دور الأم تحس إنّه يعني هو السر ورا كل نجاح يعني دور الأم، امم احكِ لي عملت معاك إيه؟
امم طبعًا طبعًا، حرفيًا جدًا. هي ساعدتني من ناحية إيه، هي بصراحة كانت دايمًا لمّا بتشوفني مقصّر بتقعد عارفة اللي هو إيه، باحِس ال ال يعني هي كانت ال المنبه بتاعي، دايمًا لو أنا مقصّر في حاجة بالاقيها هي مثلًا إيه بتجيبها لي بهزار، خلّي بالك أنت ما بتعملش كذا طَب خلّي بالك أنت أهملت في مذاكرتك مش عارف إيه اليومين دول، خلّي بالك أنت يومين ما ما اشتغلتش ليه، كده فاهماني فهي كانت بتتابع معايا يوميًا، أو مش يوميًا عادي ممكن كل في الرايحة والجايّة كده تهزّر معايا بجملة أو أي حاجة، هي بتبقى عارفة اللي هو إيه، كانت بتوصل لي ال اللي هو إيه
طب حلو حلو.
ال ال التنبيه كده آه بالطريقة، بت أيوَه بالضبط، لإن أنا فعلًا باتعصب بسرعة وكده فهي كانت بتستخدم طريقة كده منطقيّة معايا، وأنا كُنت باحِس وكُنت بانبسط، إن هي بتحاول تتعامل معايا على الأقل.
بتفكرك من غير ما تضايقك. جميل. آه، قلب الأم برضو قلب الأم و ورفقًا بولادها وبتحاول، ما هو أكيد ما حدش هيفهمك ويعرفك أكتر منها.
أيوه بجد أيوه بجد طبعًا. حصل حصل طبعًا حصل، المهم أنا برضو دي دي حاجة كانت برضو م من يعني إيه، الحاجات اللي ساعدتني بس عايز أقول لِك إن أنا فعلًا برضو، من الحاجات اللي خلتني برضو أسعى لإن أنا أنظم وقتي وحياتي عمومًا، إن أنا ما كنتش باقعد مع أهلي كتير، أهي دي برضو مشكلة عندي.
امم.